أ هو برضه بقراية القُرآن، بس أنتِ كده، كده بتصوّتي، عارفة مثلًا اما تبقي قاعدة في ملاهي Dream Park مثلًا، و وال وال وال المَكَنة ال ال ال اللعبة اللي أنتِ اللعبة اللعب العُنف دي مش راضية تُقف، هي دي كده بالضبط، فهي فهي فهي كده بالضبط، فهي طبعًا إحساس
إمم. <laughs> إمم. علمتك حاجة طيب، الحادثة دي، بتاعة الطيارة؟
هي ما هي لأ، هو في الطيران عُمومًا هو ده طبيعي إن هو ممكن يحصل، أصل ال بييجي لِكِ بقى عن الإحساس ساعتها ما بيبقاش عندِك الثِّقَة شوية ف في كابتن الطيارة، أنتِ فاهمة، ب بتبقي رغم إن هو مُدَرَّب جدًا، رغم إن هو بيعدِّي بالحاجات دي كتير، بس في نفس الوقت إيه، ثقتِك بقى بتهتزّ في كُلّ حاجة مهما كانت إمكانياتُه لأ، الموضوع صعب، ثم إحنا مقعّدين م ورا، آآ الرُّكَّاب ورا متبهدلين، طب ما هو أكيد متبهدل زيِّنا بالضبط، يعني عاي الت التَّحكُّم نفسُه آآ بيبقى لكن، آآ بعد كده بقى لو بِتركبي مثلًا خطوط من الخطوط العالية جدًا، خطوط الطيران إمم.
آه. آه، أيوه، أيوه. إمم. ده حقيقي، إمم. طب طب استنى، آآ يعني أنا عايزة أقاطعك بس بسؤال، يعني لو أنت شايف إنه الحوادث دي، المفروض الإنسان يعني يضبط نفسه فيها إزاي؟ يعني أنت اتعلَّمت تضبط نفسك مثلًا، الأوقات دي والّا لسه برضه مش عارف؟
إمم، اتفضلي. إمم. بُصّي مهما الواحد اتدرَّب- واخده بالِك- على الحاجات اللي زي كده، بس في نفس الوقت آآ لأ، هي برضه النَّفْس عزيزة، هي فعلًا النَّفْس عزيزة، وده شيء طبيعي جدًا، ي آه، بس مثلًا اما في الموقف الأخراني ده، لمّا كنت بَابُصّ مثلًا على ال على المُضيفة ت تلاقيها قاعدة مُبتسمة ولا هي هنا، يعني عندهم عندهم كده نوع من أنواع هُم متدرَّبين طبعًا آه، ضبط نفس عندهم، متدربين، لكن هي في واقعة من الوقعات بقى لقينا واحدة بتصَوَّت، يعني يعني كده، ما بدهاش، ما هي ب هي مش هت أنا مش هابقى متدرّب أكتر منها، فو مع ذلك برضه حصل انفعال مُعيّن ومش عارف إيه والكلام ده كُلّه، فده بيبقى شيء طبيعي.
إمم، إمم. آه، حلو. إمم. <laughs> إمم، عندهم ضبط نفس يعني، إمم. آه. <laughs> إمم، أكيد، إمم. باتمنى لك الصراحة يعني آه، كمّل.